Iya, karena kebetulan yang, kalau yang lama itu kita memang menyelesaikan, apa ya bilang, kasus-kasus kali ya, lebih ke praktek gitu, kan. Jadi, lebih banyak ketemu orang, lebih banyak ngobrol, lebih banyak inilah, komunikasi sama ini. Cuman, kalau yang ini, aku masih bingung gimana cara memulainya untuk ngomong nih sama si bos ini, gitu.
Nah Nah, oke. Nah, di saat yang sama kan kamu ini, eee, informasi yang kamu dapat sejauh ini kan baru dari terkaan-terkaan kan, ya. Karena kan di saat yang sama, kamu juga belum berbicara langsung tentang gajinya kan, ya. Nah, itu dia. Memang memang kamu harus, eee, bicara langsung nih dengan dengan, eee, dengan calon bosmu. Nah, eee, bisa kamu, eee, ngulik-ngulik dulu. Nah, mungkin, kalau kamu punya orang-orang di dalam yang kamu kenal, ah, bisa tanya-tanya dulu tuh, eee, si bos ini orangnya gimana. Nah, kamu kan tadi udah udah tau infonya kalau, eee, meskipun kamu belum, eee, bernegosiasi, udah tau dapat gajinya lebih rendah. Oke, itu kan informasi yang kamu dapat dari mana? Nah, coba mungkin kamu, eee, ambil dari sumber itu, eee, untuk tau lebih jauh bosnya mungkin kayak gimana, oke. Eee, mungkin juga kamu bisa, eee, kalau mungkin kamu nggak tau, eee, orangnya secara langsung, nah mungkin, eee, bisa kamu buka akun LinkedIn-nya, terus mungkin kamu bisa cek Instagram-nya, siapa tau kamu punya mutualan kan ya. Kamu punya kamu punya kerabat kamu punya kerabat yang secara nggak langsung saling saling kenal, tuh. Nah, mungkin bisa kamu tanya, kan. Nah iya, jadi jadi, ya, mungkin kita bisa, eee, cari-cari spoiler, lah. Nah, orang ini seperti apa. Nah, kalaupun misalnya kurang maksimal, aku sih lumayan yakin dengan pengalaman kamu untuk berbicara dengan banyak orang sebelumnya, pengalaman kamu untuk nyelesaikan kasus, eee, berdialog dengan lawan bicara yang mungkin punya tujuan berbeda, nah, itu kan pasti bisa kamu manfaatin, oke. Jadi, meskipun pengalaman kamu nggak bisa langsung diaplikasikan paka pada calon pekerjaan ini, oke, tapi pengalamanmu bisa kamu aplikasikan untuk bernegosiasi. Oke, dengan segala hal itu, eee, aku kayaknya lumayan yakin sih kamu bisa kamu bisa, eee, bernegosiasi. Nah, nanti kalau misalnya kamu bernegosiasi, nah, kamu kan tadi bilang, "Nggak papa gajinya kecil." Kan kalau tapi, eee, mungkin ada fleksibilitas untuk iya, ada fleksibilitas untuk, eee, pulang perginya, kan. Nah, jadi, kamu bisa bargaining di situ juga. Oke? Nah, jadi menurutku, kalau misalnya ada hal iya. Jadi, kalau misalnya ada hal yang kamu, eee, nggak terlalu nyaman, di saat yang sama kamu coba kasih solusi, oke. Jadi, misalkan nih kalau mungkin, kalau mungkin, "Aku nggak bisa terlalu lama di kantor, Pak," oke. "mungkin aku bisa pulang lebih cepat ya. Nanti misalnya aku kompensasi dengan misalnya performanya seperti apa." Kalau aku sih seperti itu.
Benar, belum, nih. Oke, paham paham. <chuckles> Boleh, sih. <chuckles> Eee, nggak kepikiran lagi ke situ. Boleh, bol Oke. Beban kerjanya, gitu. Mhm. Oke, paham, sih. Oke oke.